あの、今日はちょっと相談に乗って欲しいことがありましてですね。出来ればええと、アドバイスいただけるとありがたいです。
はい。 あ、分かりました。どうぞ。
あの、妻との会話なんですけれども。
はい。
あの、お互い、ま、再婚同士で年取ってから再婚したんですけれども。
へえ、はい。
あのですね、話をしていると、どうしても話が噛み合わない時があるんですよね。
うーん。ま、そういう時もありますよね。うん。
うん、というのは、あの、何て言ったらいいんでしょう？あの、彼女が僕に、例えば、相談事をする時なんすよね、一番は。
はい。
で、僕は誠実に彼女の悩みに、答えているつもりなんですけれども。
うん。
どうもその、何て言ったらいいんでしょう、アドバイスされること自体がなんか嫌なのかな？っていう感じなってくんですよね。
へえ、ま、それは何か感じるものがあるんですか？言われたりとかしますか？それとも。
え、あの、そういう話ししてるんじゃないから、黙って聞いててとか。
ああ、なるほど。
<chuckles> そんな感じになっちゃうんですよね。<laughs>
ああ、ああ、ま、なんか女の人はね、あの、聞いてて欲しいタイプですからね、なんか。
ええ。 やっぱりそうなんですかね。
うん。そうですね。結構ね、言いたいんですよね。話したいというか。
あ、うん。 ああ、そこのそこがもう欲求の中心なんですね。
あの、だから、こう うーん。あの、なんだろ。別にね、あの、すごくアドバイスが欲しいわけじゃなくって、ただ聞いて共感して欲しいっていうのはありますね。
ええ。 ええ。 ただ、なんかこう、共感できない瞬間ってどうしてもあるじゃないすか。
<laughs> まあね。自分の意見を言いたいですよね。<laughs>
<laughs> そうなんですよね。<laughs> あんたそれ、おかしいんじゃないっていうところ時もあるじゃないすか。そういう時でも、なんて言っってんしぇか、包容力を持ってやっぱり、あの、聞いてあげる、聞くに徹した方がいいんですかね。
うーん。 ま、確かにね。 うーん、一旦は、なんかね、受け止めてあげてうーん、それで、でも、こういう考え方もあるよ、っていうふうに言ってもらえたならば、まだなんか、角が立たないような気がするんですけど。
ええ。 ええ。 ん、はい。 あ、なるほどね、なるほどね。最初から、いやそれちょっと、おかしいんじゃないとかね。これはそうした方がいいんじゃないとかって言っちゃダメなわけですね。
うーん。<chuckles> も、それ言われたら、ちょっとカチンときますよね、なんか。カチンとくる、なんか。こう、一回受け止めて、「うん、分かるその気持ち」とか、こう、相手に寄り添って、あ、それ、ある、ある、あるよね、みたいな。
カチンとくるんですか。 ふ、ええええ。 なるほどね。難しいすね。心ことでですねって。
え、で、もう分かるよね、ってもう心を込めて言うんですよ、もう、むこ心を込めあ、わかるわっていう風に言って。うん。
うん。あ、そっかそっか。じゃあ、今の意見をこう、お あなたが僕の奥さんだとして、今の意見を言っていただいたってことでで、僕がさいして、ああ、分かる、そうだよね、やっぱそうだよねっていうような感じでいいんでか？ああ。
はい。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
はいはいはい。 もっと話そうかなって話なんです。あん。結構ね、ひどいんですよ。もう独り言だと思って独り言だと言ってるだけだから独り言だと思って聞いててって言われちゃうんですよね。
あ、どん あ、だだからね、あ、多分聞いてて欲しいんですよ、奥さんは。
そういうことなんですよね。
そうすよ、もう聞くだけでいいんですよ。で、聞いて、あ、分かるわっていうときはいいんですよ。言っとけばじゃないんですけど、ほん共感しとけば、あ、多分ね、それですごい満足されるとは思うんですけれども、うん。
なるごす。<laughs> まあ、ええ。 うん、ええ、いや、だから何て言ったらいいんでしょうかね。仕事の段取りとか進め方の場合って、でもほら、聞いてる限りだと、あ、これ絶対失敗するパターンだよなって時あるじゃないすか。<chuckles>
はい。 <laughs> ああ、そういうことですね。うん。
<laughs> そういう時もね、あの、聞いてるだけだと逆に心配になっちゃうんですよね。
うん。 ああ、まあ、確かにね。他人じゃないですからね。
うーん。この人このままやってたらっていうか、この人このままやったら、じ実際そういう状態になったとしても、例えば、2か月後、3か月後ぐらいになってから、ようやくその実はって言って、あん時こう言われたけど、こうしたんだけど、こうなってねっていう風にして、ね、まあ、そん時は絶対言いませんよ。ほら見ろ、俺が言った通りだって言いませんけど。それを言った喧嘩になりますからね。それ、その、言わないけど、本人がそれを認める瞬間もあるんですよね。
うん。 うん。 うん。 はい。 はい。<laughs> そりゃそうですよね。喧嘩になりますよね、それね。うん。 はい。 ああ、なるほどね。あ、まあまあね。
うんうん、だからそのあたりなんとかスムーズにね、ただ、やっぱり一回は認め一回認めるっていうような上から目線じゃなくって、先ほどからおっしゃってる通り、ああ、分かるよっていう感じで、こう肯定的に捉えてあげた方がいいんですね。
うーん。 うん。 うん。 そうです。あの、もう共感、まず共感ですよね。
まず共感ですか？
まず共感、うん。で、その後にまあ、意見したいのならば、でも、こういう考え方もあるよっていうふうに
うん。 ええ。 はい。 はい。
うん、こう、頭ごなしじゃなくって、うん、そういう考えたまるけども、こういう考えた方もあるよねっていうふうに、こう寄り添いながらも意見言うみたいなところだったら
ええ。 はい。 はい。 はい。
多分ね、奥さんも素直に、あ、そうよねみたいなところで、聞かれるかもしれないですよね。
はい。 ああ、なるほどね。とりあえずはまずは彼女が言うことをすべて受け止めると。
うん。 そうですそうです。受け止めてあげる。
うん、た多少多少な問題があるなと思っても、そんなことは言わないで、「うーん、なるほどな、そういうこともあるよな、分かるよ」っていうような感じで。
うん。 そうそうそう、言わない、言わない。<chuckles> そうですそうです。もうそれ言われたらね、あの、あ、この人すごいわかってくれる人なんだって思ってその寄り寄り添ってくれてるなっていうので、ちょっとね、嬉しくなりますよね。怒らないと思うんですよ、そこでもうちょっ黙っててとか言わないと思うんで。
ええ。 ええ。 ええ。 怒らないすね。<laughs>
でそこでね、「あ、分かる？」みたいな話が盛り上がる時もあるじゃないすか。「え、わかる、私の言ってること」「分かる分かる」みたいな。「その気持ちめっちゃわかるわ」とかって言ったら。
はい。はいはいはい。 <chuckles> <chuckles> それ女同士の会話ですよね。<laughs>
確かにね。でもま、男の人もそれを求めてしまうんですよね。
<laughs> わかりました。
女の人っていうのは、うん、なので。
ええ、な何でも今、今聞いてて思いました。ああ、確かに女性同士でそういう話してるなっていうのをよく、ええ、聞いたことがあるような気がします。うん。
うん。 そう、そうなんですよ。なんかね、あ、何分かる分かるって言ってるのかなとかね、傍から聞いてたらね、結論言ったらいいのに先にとかって思ったりしますけど。
ええ。ええ。 そうそうそう。オチのない話が続く時もあってね、そういう時も辛いんですよね、ちょっとね。<laughs>
そうそうそうそう、落ちのない話で。 うん、分かる。だからね、多分ね、奥さんもそのなんだろう、聞いててね、黙っててっていうかね、聞いてくれるだけでいいとかって言ってるのはそういうことだとは思うんですけれども。
うん。 それはでもま、ほんと、文字通り黙って聞いてろっていう話でいいわけですよね、そこはね、じゃあ多分ね、時々相槌を打つなりして。
ほんとにもう黙ってあ、そうです。あのね、それも、なんだろう、無反応だったらそれも、それはそれでね、ちょっとイラッてするんですよね、女の人って。<chuckles> あの、自分勝手ですからね、もう要はね、女の人っていうのはね。あ、そう、女の人って、多分ね、私もそうなんです。まだちょっと私じゃないんですけども、うーん、周りの人もそうなんですけれども。うん、なので、そこはちょっと受け止めてあげて
う、うん。イラっとするんでね。 はい、はい、わかりました。女の人はね。<laughs> うん。 う、はい。<chuckles> う、はい。<chuckles> ええ。 はい。
うん、うんって聞いてるぐらいで。
いいわけですね。
うん、いいと思いますけれども。うん、でもそういうな場面って多いんですか？
うん、でい ああ、結構何て言うんですしょうか、仕事の話をすると大抵そんな感じになっちゃいますよね。
うーん。
彼女が僕に仕事の話を振った時ですよね。
うーん。
僕はもう真剣にアドバイスして、「そのやり方はどうなんだろう、これ、こういうやり方はどうだろう」っていうのを言ってるんだけど、最終的にはなんかもうちょっとキレ気味で、「そういう話してるんじゃないから」っていう、話になっちゃうんですよね。<laughs>
うん。 いや。<laughs> いや、でもね、やっぱりその相談するね、相談されないよりかは、ね、そのなんだろう、会話の一環として、うーん、話したいなって思われているわけですし。
<laughs>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 う。 ああ、だから、毎回「もう相談しない」とか、「もうこんな話絶対しないから」とかって言いつつも、あの定期的に話振ってきますよね。
あ、そうなんですか？<laughs> そうですよ。ただ聞いて欲しいんですよね、多分ね、 さん。
はい。<laughs> ええ。だからね、聞いて欲しいという欲求は間違いなくあるんですよね。
うーん、あるんで。まあね、そこもね、もう聞いて欲しくないってなるよりかは、まだ話そうかって思ってくれる方がちょっと嬉しいじゃないですか。
そう。うん。 はい。 はい。 ま、もちろんそうですよね。あの、夫婦ですからね、せっかくだったらね。
うん。 そうです。 そうですよ、色々共有できたり。うん、でもそういう気持ちがあるのならばね、尚更そのね、共感で分かるわって、まま、わざとらしくなくね。思いますよ。どうしたの？急に変わったねみたいな。<chuckles>
役に立ってあげたいですしね。 はい。 あ、わざとらしくない。 うん。<laughs> なるほどね。
<chuckles> 言われるかもしれない。「どうしたん？」とかって。
「分かるわ。だよな、やっぱそうだよな」って、こんな感じですかね。わざとらしくないですよね、今ね。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
わざとらしくないですが。でもね、日頃言わなかった人がね、いわ言ったりとかして、「え、何？」とかって思う。
あ。 ええ。じゃあどうしたら、どうしたらいいんですか？ほんとに、それは。
そうですよね。いやでも、いや別にあの、うん、共感してるけどみたいな。
ああ、うん、うんって、まだそういう、かい軽い感じの、かい言い方からでいいですかね？
え、いいと思いますよ。そ、重たく言われても、ちょっとね。
あ、うんうん。なるほどね。ほうほうって感じで。
うん、まあ、あの普通にね、あの、そうですね、ま、興味ある気に相槌を打って。
相槌を打って。 ええ。
うん、ま、何かしながら相槌打つんじゃなくって。
え、いや。 いや、興味はあるんですよ、だから、ほんとに。
あ、じゃあ全然いいじゃないですかね。
え、興味はありますよ。あ、だから興味があるから逆にね、あの、ん、回答してしまって、話をおかしくしているわけじゃないですか。
うん。 ああ、ね、その回答をね、ちょっともうちょっと後にして
え。 そうですね。
うん、まずはね、共感から始めて。うん、そうですね。でもその後意見言いたかったならば
まず話を聞く事。 うん。 ええ。
「でも。でも、こういう考え方もあるから」っていうふうに言って、でもをつければ、ちょっと柔らかいじゃないですか？
でも。でもですね。でも。 そうですね、確かに。ああ、でもそれね、っていう感じで。うん。
うーん。なんかそういうのはちょっと心がけて言ったら、うん、いいかもしれないですね。
それでなんとか、ま、コミュニケーションうまくいきますかね、うちの夫婦は。
いくと思いますよ。だってあのなんだろう、もうね、あの、話してくれてるじゃないですか、奥さんが。
はい。 そうですそうです。話す気はないんじゃない。むしろ話なんかもうしたくないって言いつつも、また話をしてくれますから。話がしたいのは間違いないと思いますね。
うん。 そうですよね。 うん。 うーん。うえで、ふこれでね、もう信頼関係ってのはできてるんじゃないですか？
うん。ああ、なるほどね。
うん、こみゅにしょんもできてますし。うん、それはもうね、な一切話さないとなるとね、ちょっと。
うん。 ええ。それそれはもうあの別なものを しますってて。 <laughs>
うん、そうですよね。どうなんや、僕はどういう存在？みたいな感じになってくるんで。うーん、おら、話してくれるだけで、ね、いいと思いますけれどもね。
なっちゃいますんでね、はい。 なるほどなるほど。そういう意味ではそういう意味じゃあれですね、あの、不安に感じる必要なんか全くなくって、あの、会話のこのやり方ですよね。そこのところを気をつけて、ちゃんと話を聞いてあげるっていうふうに自分のスタンスを持っていければ
うーん。 いや、うん、逆にね。 うん。そうそうですね。 うん。 うん。
スムーズな会話ができるわけですよね。うん。
そうですね。まあ、ね、話す前にね、ちょっと一旦、あ、ちょっと自分の意見を飲み込んで。うん。<chuckles> 実践してみてください。ま、あの共感するっていうことを、はい。
はい。 はい。わかりました。 共感する。はい。今日はなんかすごく勉強になりました。ありがとうございました。
はい。 いえいえ。はい、こちらこそお話聞いていや、あ、聞かせていただいてありがとうございます。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
はい、失礼します。